Buti ka pa kasi kami wala kaming holiday. <laughs> oo, grabe, mm. <laughs> congrats kasi may holiday kayo sana all. <laughs> Ayun po.
Ah, <chuckles> ayun pasensiya naman, oo. <laughs> Ayun. Ano tawag dito alam mo naman 'di ba sa opisina may iba't ibang mga ugali ganyan, kumbaga parang may mga, alam mo yun may tawag dyan yung parang bipolar yung iba yung parang nag-iiba-iba parang ngayon ano parang wild siya tapos bukas biglang tahimik, ano ba yun?
Mm, mm. Oo, may mga mga bipolar. <laughs> Masaya, oo, tapos mamaya <chuckles> naging o tahimik yun nga yung masaya ngayon tapos ilang minuto nagiging masungit, yung okay naman yung pag-uusap niyo pero okay oo, may may ganyan ako kasing kaibigan noon na okay okay na okay kami nag-usap kami ng masaya. <chuckles> Oo mga siguro 5, 5, ah, 5 kaming magkakaibigan tapos yung oo, barkada oo yung yung 1 barkada ko eh, nagshe-share ng mga, ano yun, mga experiences niya tapos while nagsi-share, eh, pa masaya pa kami niyan. <chuckles> pagkalaon oo, mga ilang minutes lang yung, ah, yung, ano, yun yung pagitan opo, oo, nagiging nagiging <chuckles> ano yun parang
Mhm. Mm. Oo. Hmm, barkada, oo. Mm. Ah. Pagitan, oo. Emosyonal ba o ano?
yung emotional siya opo yun. <laughs> Yung po oo.
Ah, biglang ano may siguro na-trigger ganon.
Oo, parang parang kami yung kalaban niya yun ganun parang oo.
La ano ba naman yun eh, di syempre na pero ano sanay na kayong ganun talaga siya. Hmm.
Oo, oo parang bipolar talaga yung ganun po, yung naiiba agad yung emosyon niya oo. Kahit masaya ngayon pero nagagalit parang nagagalit agad yung ganun po oo.
Hmm. <laughs> Ah, parang ano minsan matatakot ka ano?
Oo, parang matatakot kang magsabi ng kung ano kasi parang parang iti itiitake
Mm.
talaga yung offer, oo, oo <chuckles> dadamdamin niya talaga yun. <laughs>
Ano niya oo eh, dadamdamin parang pano mo bibiruin, pa'no yun, di paano kayo nagkakabiruan yan. <chuckles> Anong tawang tawa ka na, oo.
<chuckles> Oo, oo. Yun yung ta yun yung punto ko kasi tumatawa kami nagbibiruan tapos yun pala <laughs> yun pala seryoso pala siya. <chuckles> Naging seryoso yung nag-open ng topics s tapos siya yung siya yung magtatampo, <chuckles> yung ganun. Ewan ko yung babaeng yun opo.
Oo, parang hala si ate ano ba. <laughs> Parang nakakatawa naman yun parang, eh, syempre ano konek konektado eh, ikaw pala yung nagsimula eh, di anong gagawin. <chuckles>
Oo, <chuckles> oo, nga ano bang gagawin natin? <chuckles> Oo, opo yun pala tatahimik din pala, <laughs> tas magtatampo. Mm.
Hmm. Oh, 'to tamang-tama buti merong ano tag dito, buti ano naman ah naiintindihan niya siya.